ตรงเนี้ยจะเป็นเพื่อนผมอะเข้ามาตัดสิน ใจ แต่ว่าทางที่บ้านเขาก็เหมือนกับแบบ ก็ให้เราตัดสินใจเองแหละครับว่า แบบว่า "เออ ก็คิดเอาแล้วกันว่า มันเหมาะสมไหม?" เพราะว่า เหมือนกับแบบ เฮ้ย เขาไม่โอเคเลย อะไรเงี้ย พอมีปัญหาเขาก็แบบเหมือน เหมือนทิ้งปัญหาด้วย ก็ไม่ได้ทิ้งหรอกครับ แต่ว่า มันแบบ วิธีการแก้ไขอะมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นมากมายนัก อะไรงี้แล้วกันครับ แต่คนที่
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา อืม ๆ คือที่บ้านก็พูด แต่ว่าไม่ได้แบบว่าบังคับเรา ก็ยังให้เราอะค่ะตัดสินใจเอง ก็คิดเองอยู่ดี ถูกไหมคะ?
ใช่ครับ ก็คือ ก็คือ ก็เหมือนพยายามพูดให้คิดได้ครับ แต่ผมคิดว่าถ้าเขาบังคับเราได้อะ มันก็บังคับนั่นแหละครับ เพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็มองว่าเรื่องนี้มัน มันค่อนข้างเกินเยียวยานิดหนึ่ง เพราะว่าอย่างคนรอบตัว เพื่อน ๆ ผมเนี่ย เขาก็มองว่า แบบว่า "เฮ้ย อันเนี้ย มันเกินไปแล้วนะ ควรที่จะฟังคนอื่นได้แล้ว อย่าตามใจตัวเองมากเกินไปขนาดนั้น" เพราะว่าแบบตอนที่เราเลือกคนนี้ อา เราก็ตามใจตัวเองครับ เราคิดว่ามันจะดีอะ แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดไงครับ อา เขาก็เป็นห่วงเรา
ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ แล้วอย่างงี้เพื่อนมีอิทธิพลไหมคะกับชีวิตของเรา?
สุด ๆ เลย <chuckles> สุด ๆ เลยครับ เพื่อนผมเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตผมที่สุดแล้วครับ มากกว่าครอบครัวอีกเสียด้วยนะ
<chuckles> ค่ะ เป็นเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ คือแบบ คือเขามีอิท อิทธิพลในการตัดสินใจในชีวิตเราหลาย ๆ อย่าง แต่ว่าไม่ ไม่ใช่ ไม่ใช่การเลือกทางเดินนะ อย่างเช่น แบบเรื่องมหาลัย เรื่องอะไรพวกนี้ อา เราก็เป็นคนตัดสินแหละ เราเป็นคนที่เรียน เราต้องเป็นคนที่ชอบ ใช่ไหม แต่หมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องอะที่มันปรึกษากันได้ อย่างเช่น แบบ อ่า เรื่องแฟน เรื่องของเพื่อนอีกคนหนึ่ง หรือว่าเรื่องการตัดสินใจว่า "เฮ้ย เราจะไปอยู่ไหน เราจะทำอะไร?" อย่างเงี้ย อา เพื่อนเองเขาก็มีส่วนช่วย ส่วนที่จะเข้ามาให้เราแบบ อ่า ให้เรา ด ด้อง ต้องเลือกอะครับว่าเราจะทำอะไร อย่างเงี้ย เขาก็จะมีคน เอ่อ เขาก็จะเป็นคนคอยมาแบบ มาแนะแนวทางให้ มาบ่งบอกว่า "เฮ้ย เขาเคยทำอย่างงี้แล้ว" อะไรเงี้ย "ทำอย่างนี้แทนไหม? เพราะว่าเขาเคยทำมาก่อน อย่าไปลองเลย หรืออย่าไปทำเลย" อะไรเงี้ย ก็มี <chuckles>
อืม อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ เหมือน เหมือ เหมือนว่า มาแชร์อะไรให้เราฟังร่วมกัน อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แบบมีอะไรเราก็คุยกันได้ ทุกเรื่องเลย อืม ค่ะ ก็ ค่ะ
ใช่ ใช่ครับผม ซึ่ง ซึ่งผมเองอะมองว่ามัน มันเป็นอิทธิพลนะ